Alam mo kasi nag-iisip ako 'no, kung paano ba kami makakahanap ng, ex-husband ko, ng kompromiso, para sa ano mo kustodiya nung anak namin, para mapalaki namin siya so ganito kasi yun, walk through lang kita 'no. Ah, ang tawag nito? Nag-hiwalay kami, so ngayon nagkaroon kami ng, ah ah, hi nag file siya ng annulment. So unfortunately nasa Germany ako, so wala akong show. So, awa naman ng Diyos, ah, na-aprubahan naman yung aming annulment after 3 years? Parang ganon? So ngayon dun sa aming, ah, yung sa final decision ng aming annulment, eh, walang nakalagay na kustodiya. Nabanggit lang na meron kaming anak na 1. So pero walang binanggit kung kanino ba? Paano yung suporta? Walang ganon so, napaka-vague nung, ah, ano nung decision. Pero yung annulment namin perse, eh, talagang annulled na siya, no null and void na. So ngayon, um, pagkatapos kong habang pinaproseso yung annulment, so nakabalik ako ng Pilipinas, so ni-reach out ko siya, tapos hindi siya nakikipag ah, cooperate. Hanggang sa na-file yung annulment na hanggang sa na-grant yung aming annulment, so hindi pa rin siya nakipag-cooperate so parang mga 9 years old na yung anak ko nung nagpakita siya. So ayan, nag-ano na naman, nag-usap na naman kami na, ah, ang tawag nito, ah, wag niya na akong bigyan ng pera, ikuha nalang niya ng Educational Plan, yung aming anak. Kasi kung baka nag-dududa siya, eh, kasi may duda siya baka gagamitin ko daw yung pera padadala niya sa ano alam mo na maraming question na question. So para magkaroon siya ng peace of mind wag niya na akong bigyan ng cash magbayad na lang siya ng Educational Plan, maghanap siya kung saan niya gusto ko sa kanino siya komportable. Oo daw, oo daw, oo daw. Pero in short hindi pa rin nakipag-cooperate. Hanggang tumagal ng panahon, hanggang ngayon, yan, problema pa rin so, baka naman meron kang idea, papaano ba kami magkakaroon ng makakahanap ng, ah, kompromiso sa pagpapalaki dun sa anak namin?
Mhm. Mm. Mm. Mm. Mm, alam mo napakahirap ng sitwasyon niyo, 'no? Dahil, ah, may nadadamay na bata, no? Dito sa, ah, nangyaring annulment. Pero, um, ngayon na kumbaga nagpakita, di ba, nag-usap kayo. Ano ba yung, ah, naging agreement niyo talaga? Wala ba kayong napagkasunduan or hindi lang siya tumupad na naman?
Mm. Mm. Meron kami napagkasunduan pero hindi na naman siya tumupad. So, ayun kaya nakakapanginig ng laman. <laughs> Okey so, parang, ah mm, mm.
Hmm. Mm, oo. Pero mm. Pero ano ba yung mga like yung mga bagay na nagawa niyo na na kumbaga yung nasubukan niyo ng solusyon dito sa, ah, problema niyo?
Mhm. Hmm, hindi ko siya ma-reach out, eh. Kapagka, ah, ano nung pagkahiwalay namin. So, hindi ko na makita kung nasaan siya, hindi ko na rin siya alam kung saan 'yong contacts niya. So, wala na akong balita. Hanggang sa isang araw, non nga yung nine-years-old siya hindi ko alam kung papaano niya ako na-reach out. Pero may mga messages ako dati sa, ah, messenger niya. Pero hindi naman niya binabasa. So, hindi ko alam kung active ba yun or whatsoever. Siguro, nung na-reach out niya kami nung nine-years-old yung anak ko. Siguro baka binuksan niya yung account niya or baka may bago na siyang account tas binuksan niya lang 'yong old account niya, tsaka nakita niya kung saan ako makakausap, so, yun. Pero tatanungin mo kung ano yung ginawa, yun sinubukan ko siyang i-message pero hindi siya nag-reply ng mahabang panahon. So, yun nga naka-receive ako sa kanya ng unang call nung nine-years-old yung anak ko. Oo, tapos yun nga nag-usap kami pinakita ko sa kanya yung anak ko, pero wala pa din. Nagpasaway pa din siya, oo, mm.
Hmm, okey. Okey. Hmm, tagal na. Oo, no? Oo, nakakalungkot lang na parang wala siyang initiative, 'no, para dito sa an
Totoo.
So, nakakalungkot marinig yan at talagang, ah, alam mo kasi bilang magulang, no? Napakahirap ng ganyang sitwasyon na kumbaga gusto mong ibigay yung best sa anak mo, di ba? Gusto mo ng na kahit papaano pero hindi talaga siya mangyari-yari, 'no? So, ano ba yung pinakamahalaga talaga sa inyo or sayo dito sa, ah, naging problema niyo, 'no? Yun ba talaga yung, ah, nagkaroon ng financial support yung, ah, tatay ng anak mo or yung maging present ba bilang tatay yung, ah, yung ex husband mo. So, ano ba talaga yung pinakamahalagang parte sa'yo sa usaping ito?
Mm. Mm. Alam mo, ah, simula't-simula no'ng nahuli ko siya, ah, medyo ma-pride ako, aminado naman ako do'n, na parang perang nanindigan ako, "Kaya ko 'to, kasi maganda naman ang trabaho ko", palipat-lipat ako Germany, ah, Norway, ganyan. So, ma okay ang aking trabaho. So, medyo may pride, pero, ah, habang lumalaki yung anak ko, siyempre naiisip ko karapatan niya, na makilala yung tatay niya. Kasi, ah, kahit pa sabihin mong meron akong kakayahan na palakihin siya, ah, baka may mas makukuha pa yung anak ko. So, hindi ko, tinago sa anak ko yung sitwasyon, pina sinabi ko sa kanya yung totoo. So, ang nangyari, ah, siyempre ang pinakamahalaga sa'kin is yung kapakanan ng anak ko, hindi na ako naghahangad na, ah, magkaroon ng father image siya, kasi malabo. Kasi meron na siyang pamilya, nagkaroon siya ng anak sa iba, so, hindi imposible nang magsama ulit kami. So, tapos nasa UK din siya, so, hindi na talagang, ah ang akin lang is sana huwag naman niyang anuhin yung ano ko, huwag naman niyang i-close yung, ah, connection niya sa bata, kasi siyempre wala namang kinalaman 'yon, 'di ba? So, kahit naman na, nagalit ako noon, kahit naman may pride ako, na kaya kong palakihin ang anak ko, hindi ko tinago.
Yes. Hmm. Punta? Mhm, hmm.
Hindi ko tinago yung anak ko. Ah, pero me parang, ah, may narinig ako na kukunin niya, sabi niyang gano'n. Pero, sabi niya, parang nakausap niya no'ng 9 o no'ng nine-years-old yung anak ko, "Kukunin kita, pag-aralin kita dito", ganyan-ganyan, ganyan-ganyan. Pero, wala namang ano, wala namang salita lang. Kasi, kung talagang gusto mong kunin sana, ah, ano, "Penge ako no'ng birth certificate nito, aayusin ko yung pasaporte nito", wala. As in, wala, puro salit lang, oo, so, 'yon ang pinakamahalaga sa'kin siyempre yung kapakanan ng anak ko, para kahit hindi sila nagkikita, alam niyang may tatay siya, 'di ba? Mm.
Yes, oo. Wala rin naman. Oh, mahirap. Hmm, okey. O, napakaganda naman din ng intensyon at layunin mo, 'no, dito sa, ah, problema na nangyari sa inyo. So, tutal, 'di ba, parang hindi mo naman tinago sa anak mo, ano ba yung naging, ah, reaction niya or paano niya tine-take itong klase ng problema na pinagdadaanan niyo ngayon?
Mm. Nung bata pa yung anak ko, hindi niya pa masyadong alam mo yun ah, siguro nasasaktan na siya, I'm sure. Pero naghahanap-hanap na rin siya siguro kasi siyempre may nakikita siya sa classmates niya, pero ginawan naman namin ginawan ko naman ng paraan na hangga't kaya ko, 'di ba, ah, gampanan yung pagiging ama at, ah, nanay sa kanya. Tapos nung actually nung five-years-old na yung anak ko, kasi naghiwalay kami one-year-old lang yung anak ko eh, wala pa ngang one-year-old, eh. Oo, wala pang one-year-old yung anak ko, naghiwalay na kami. Tapos nagkaroon ako ng bagong kasama sa buhay, partner six-years-old siya or five-years-old parang ganon. Basta, yung partner ko pa nagturo ng ABC dun, eh. Kasi hindi pa siya hindi pa siya nag-aaral nun, oo yung partner ko pa yung nagtuturo ng ABC So, um, ang tawag nito, ah, yun meron naman tumayong, ah, ama sa kanya kaya sobrang close din talaga nila, kaya kaya lang namatay na rin yung partner ko, kaya sobrang ano din siya, ah, nasaktan, ayun. Dahil ngayon wala na akong partner, wala na rin tapos nagkaanak ako doon dun sa pangalawa. So kung mapapansin malaki yung gap, 9 years yung gap nila. Oo kasi nga hindi wala naman na akong planong ano kumbaga, ah, I mean gusto ko pang magkaanak after niya. Pero sabi ko binigyan ko ng ultimatum yung sarili ko 'pag nag 32 ako, ah, hindi na ako mag-aanak kasi mahirap na, marami ng ano, eh, kasi, di ba yung babae kapagka ano medyo marami ng ano mabusisi na although pupuwede pa naman pero ayoko na masyadong mahirapan. And fortunately, nagkaanak naman ako ng eksaktong 32 ako doon sa pangalawa kong partner, kaya ayun may kapatid naman na yung ano ko yung una kong anak, kaya 'tsaka naging masaya na siya, kasi may kasi dati mag-isa lang siya for 9 years, 'di ba, ayun. Oo, kaya kahit papaano na mm napunan naman mm.
Hmm, okey. Tagal na pala, oo. Mm. Mm. Yes. Mhm. Yes, m Mhm. Mm. Yes. So napaka mm. Yes napakaano, 'no para napakaano mo talagang nanay, 'no? Napakagaling mong nanay, gusto kitang ikomendahan 'no at sabihin sa 'yo na kahit dumaan ka sa ganong sitwasyon, eh, talagang naitaguyod mo, 'no, yung mga anak mo and yung, ah, family niyo, talagang, ah, naging strong ka para sa kanila, 'no? So siguro sa ganyan sitwasyon, eh, kailangan mo talagang tukuyin, 'no, <swallows> kung ano talaga yung priority. And siguro, ah, legal naman 'yan, 'no, sa batas yung talagang magsuporta. Kung hindi mo madala talaga sa usapan itong asawa mo, eh, siguro idaan mo na sa legal na proseso, 'no? Dahil, ah, tungkulin niya yan, eh, responsibilidad niya yung anak niyo, and responsibilidad niya na mag-provide kahit papaano. So para maganda or matuto yung ex-husband mo, eh, siguro bigyan mo siya ng warning, 'no, na kapag, ah, siguro try mo siyang i-message tapos, ah, ilagay mo dun na kung ano talaga yung intensyon mo, kung bakit ka nag-message, kung ano yung gusto mong and bigyan mo siya ng warning na, ah, kapag eh hindi niya sinunod or kapag, ah, hindi siya nakipag-cooperate, eh, idadaan mo sa legal na proseso, 'no. Kasi, base dun sa mga kuwento mo, <swallows> gumawa ka naman na talaga ng paraan, 'no, para kumbaga mag ah, compromise kayo nitong asawa mo, pero wala talagang nangyari at walang ginawa. So, ah you're best naman na and, ah, it's time naman na siguro, 'no, para, ah, talagang idaan sa legal na proseso kung hindi pa, ah, talaga titino or mag, ah, magiging consistent yung asawa mo, 'no? Tapos ayun nga parang kausapin mo rin o i-message mo ng, ah, maayos lang din, 'di ba, para hindi, um, iwas din sa komosyon or sa alam mo na yun, 'di ba, yung mga galit-galit ganiyan, mahirap
Mhm. Hmm, thank you. Mm. Mhm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mhm. Mm.
So ayun din, tapos, um, yung sa anak mo naman i-make sure mo na talagang naiintindihan niya, 'no, yung mga, ah, bagay-bagay. Kung ano yung mga posibleng mangyari and itanong mo rin siguro yung opinyon niya, 'no, dito sa <swallows> problema niyo at kung ano talaga yung gu ah, mangyari, kasi una sa lahat siya ang naapektuhan, eh, 'no, dito sa mga na gagawin niyo. So, make sure na kasama siya sa lahat ng, ah, pag-uusap, kasama siya sa desisyon, kasi at the end of the day, siya ang talagang maapektuhan, 'di ba? So, ah kausapin mo talaga yung husband mo, magkaroon kayo ng clear communication, and siguro sa ganiyang sitwasyon ay manghingi ka ng suporta, 'no? Sa mga kaibigan, kaya naman anak, na maaari mong mapagtanungan kung tama ba yung gagawin mo, kung tama ba yung mga sasabihin mo, 'di ba, and kasi minsan kailangan lang natin ang push ng ibang tao, 'di ba, o yung opinyon ng iban para magkaroon ng clarity kung ano talaga yung magiging desisyon sa life.
Mhm. Mm. Totoo. Mm. Mm. Mm. Yes s mm. Oo, mm. Mm, totoo naman lahat ng mga binanggit mo 'no, napakaganda, ah, mas pina-priority mo sa payo mo 'yung anak ko 'no. Kaya lang kasi iba ang kom iba ang sitwasyon, ah, citizen kasi siya sa UK, so, hindi ako makapag-file ng kaso. So actually pinaano ko 'yan, nag ah, ah, legal consultation kami so hindi siya pwedeng ma-file-lan ng kaso kasi nga doon siya citizen. So, wala talaga, maghihintay ka talaga ng pag-uwi uwi uwi hanggang sa nando'n na rin kami sa punto na magpa-Tulfo, kaya lang, ah, ang iniisip ko masyadong long term effect 'yun sa anak ko, so baka maiskandalo, ganiyan, ganiyan. So but yeah, ah, umaasa kami na ano, na magre-reach out siya anytime soon kasi, ah, 'pag, ah, ako malaki na yung anak ko so pero nag-aaral pa. Ah, ako parang napapagod na rin ako sa kaniya na pasaway na siya talaga masyado, pero ngayon anak ko na 'yung gumagawa ng paraan para ultimatuman siya. At sa tingin ko naniniwala ako na kapag anak ko na 'yung nag nag-first step, eh, may kalalagyan siya, mm. Kasi nga ano ano na, ah, hindi ko na rin mapigilan 'yung anak ko, eh, magagalit na siya, so ano may isip na kasi hindi ko na siya makontrol, 'di ba? Mm.
Hmm, op Mhm. Mm, alam mo napak Oo. Tsaka maganda 'yan na talagang, ah, may will na 'yung anak mo 'no, na alam meron na siyang, ah, freedom na gawin 'yung mga, ah, gusto niyang sabihin at, ah, alam mo 'yun, iparating dito sa, ah, ex-husband mo. 'Yun siguro da kung hindi mo man ma-file-lan 'no, ng, ah, 'yun nga, ng case siguro, ah, try mo pa rin talagang kausapin ng mahinahon baka sakali 'no, ah, magbago-bago 'yung isip and 'yu
Kaya ayun. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm, sana magpakita. <laughs> Hindi namin alam kung saan siya tatagpuin talaga pero, yeah, tama 'yun siguro kailangan ko lang talagang magtiyaga pa, hanapin pa kung saan, 'di ba, para ma-reach out namin siya. Mm, mm.
Yeah. Yes, tsaka kumustahin na parang, ah, ipakita mo rin kahit papaano na parang concern ka kung ano na siya ngayon, kung ano na 'yung ginagawa niya, 'di ba, para unti-unting, ah, maka-build ng trust doon sa connection sa inyong dalawa.
Hmm. I see, I see. Oo nga, sige, sige. Maraming salamat ha, naku, ah, inintindi mo 'yung aming sitwasyon at masaya ako kasi hindi mo kami jinudge at sobrang thank you do'n sa mga advices mo at kahit papaano, eh, gumaan 'yung aking, ah, sa iniisip 'di ba, pati sa mga tips mo kaya sobrang thank you sa'yo, mm.
Mhm. Mo walang anuman 'no, at sana ay talagang malagpasan mo 'yang pinagdadaanan mo ngayon and sana may natutunan ka rin sa mga ibinahagi ko sa usapan na ito. Salamat din at paalam.
Mm.